อา ๆ ค่ะ แล้ว?
สไตล์แบบว่า เขาจัดสไตล์แบบ แต่ก่อนมันจะไม่ค่อยมีร้านสไตล์แบบ เอ่อ ยุโรปเท่าไร เขา เขาจัดร้านนะคะ แต่ว่า ร อาหารจะเป็นอาหารไทยฟิวชัน <smacks lips> แล้วก็ แล้วก็มันจะเป็นที่ ที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะชวนไปเวลา เวลา อา มีญาติมา หรือว่าเวลามีแขก แขกบ้านแขกเมืองมา เขาก็จะชวนไป หรือไม่ก็ <clears throat> พอโตขึ้นมา ก็เริ่มมี มีแบบว่า มีสิทธิ์ในการเลือกร้านอาหาร นะคะ ก็จะเลือกร้านนี้ตลอด ตลอด แล้วก็บรรยากาศร้านมันจะเป็นแบบว่า เป็นไฟ ไฟเหลือง ๆ สลัว ๆ อะค่ะ มันร้านสไตล์น่ารักอะค่ะ คือไปกินอะไร มันก็ อร่อยอะค่ะ ตรงนั้น ใช่ แล้วก็
ยุโรป อา ค่ะ ค่ะ อา อา จ้ะ ค่ะ อา อ๋อ ค่ะ ๆ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ จ้ะ อืม ให้เหมาะกับเยลโลอะเนาะ อย่าง อย่าง ก็จะเป็นสีเหลือง ธีมสีเหลืองกันหมดเลย อืม
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ เขาจัดร้านน่ารักมาก เทียบกับตอนนั้นน่ะค่ะ แล้วก็ จ เคยมีโอกาสได้ไปแบบว่าช่วงที่ยังแก่นกับเพื่อน ๆ อะค่ะ ก็พาเพื่อนไปหาพ่อ แล้วก็บอกว่า อยากให้เพื่อนลอง สวีตเยลโล พาเพื่อนไป กินหน่อย ตอนนั้นก็ คุณพ่อก็พาไปค่ะ ใจใหญ่ค่ะ ก็นั่งแบบ นั่งกระบะอะค่ะ นั่งข้างหลัง ไปที่สวีตเยลโล แล้วก็ ก็ให้เพื่อนลองกิน อะไรอย่างงี้ อยากให้เพื่อนชิมอะค่ะ เพราะว่าชอบ ตอนนั้น ก็ไปกันแบบว่า 8 คน
ค่ะ ๆ ค่ะ อา ๆ ๆ ค่ะ อ๋อ เออ ๆ โอ้โฮ อือ ใจใหญ่ เถอะ ใช้ได้เลยนะเราอะ <laughs> อือ ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ เออ จ้ะ โอ๊ย แหม เป็น จ้ะ อืม เป็น แบบหัดเป็นเถ้าแก่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะ แหม ชวน เพื่อนไปทาน ข้าวเรียบร้อย น่ารัก จังเลยอะ คุณพ่อ คุณพ่อก็คงแบบ รู้สึกแบบ เออ ยิ้ม ๆ อะ น่ารักอะ
ใช่ <chuckles> อือฮึ ใช่ค่ะ เขาก็ขำอะค่ะ ตอนนั้นเขาขำ ตอนนั้นยังประถม อยู่ เลยค่ะ แล้วก็ตอนนั้นแบบว่าตั้งทีมเล่นโยโย่กับเพื่อนอะค่ะ ก็เลยไปนั่งเล่นโยโย่ให้เจ้าของร้านดูอะ ค่ะ ตอนนั้นจำได้มีรูป ด้วย
อือ ๆ อือ ค่ะ ค่ะ <chuckles> อือ น่ารักจังเลยค่ะ น่ารักจังเลย แล้วบรรยากาศก็ ดีด้วยเนาะ ที่น้องเล่าให้ฟังอะ บรรยากาศก็ ดี ด้วย เออ แล้วมันดูเหมือนแบบ เออ เป็น ร้าน อาหารครอบครัว อะไรอย่างเงี้ย ดีเนาะ อือ
ใช่ <chuckles> ขอบคุณค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะ ใช่ อา ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ เป็นร้านแนวครอบครัว ความทรงจำเยอะมากเลยค่ะ ที่นู่น
อืม เออ น่ารักจัง ไม่น่า ไม่น่าปิดไปเสียเลยเนาะ <chuckles>
ขอบคุณค่ะ ใช่ ค่ะ เสียดายมาก เขา เหมือนเขาสร้างถนนใหม่ แล้วแบบว่าเขาก็ย้ายร้านไปอะค่ะ แต่เขาไม่ขายแล้ว <chuckles> เขาไปขายก๋วยเตี๋ยว
อ๋อ อ๋อ อ๋อ โอเค อืม อ๋อ จ้ะ ๆ ดีจังเลย ดีจังเลย ของทางนี้ ถ้า ถ้าแชร์เรื่องบรรยากาศเนาะ อ่า โอ้ แชร์ แชร์บรรยากาศร้านอาหารดีกว่า เพราะถ้าเป็นบรรยากาศในการรับประทานอาหารในครัวเนี่ย ก็จะคล้าย ๆ กันแหละ ใน ในบ้าน เงี้ยค่ะ ก็จะแบบคุณพ่อคุณแม่นั่งทานอาหารร่วมกัน อย่างเงี้ย มันก็จะเป็นบรรยากาศที่ ที่น่ารักสนุก ๆ ไป อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าอยากแชร์บรรยากาศที่ร้านอาหารร้านหนึ่งค่ะ เพราะว่าไปมาแล้ว แล้วก็ประทับใจเนาะ เอ่อ อยู่ที่พัทลุงค่ะ อยู่ที่จังหวัดพัทลุง
ใช่ ใช่ค่ะ อา <chuckles> อา ค่ะ ได้ค่ะ อ๋อ